Bạn ơi, dạo gần đây á, mình với lại người yêu mình á, có cái gì đó mình thấy nó hơi hông có được ổn lắm. Nói chung là có những chuyện xảy ra á, thì mình hy vọng là cái người đó có thể thấu hiểu mình, mặc dù là mình cũng hông có nói rõ ra hết, nhưng mà một cái cách nào đó thì mình nghĩ là ảnh cũng sẽ đủ trưởng thành về mặt cảm xúc thì ảnh nên thấu hiểu mình vững cái đó và bản thân mình thì cũng nghĩ rà hông nên cái gì cũng sẽ nói ra hết với người yêu. Đó thì hổng biết là cái tư tưởng, cái quan điểm như vậy của mình á nó có ổn hông ta?
Ừm. Mình hiểu. Ừm, nhưng mà bạn ơi, bạn cho mình hỏi là tại sao mà bạn phải, ờ, che dấu một phần cảm xúc của mình ta? Tại vì trong tình yêu thì người ta phải, ơ, hiểu nhau và người ta phải, ơ, chia sẻ cho nhau chứ ha?
Ừm, mình cũng hiểu là trong tình cảm thì mọi người ph cả hai đối phương thì cũng sẽ có những cái s chia sẻ với nhau đúng hông? Để đối phương hiểu hơn. Nhưng mà tụi mình là con gái á bạn, bản thân mình là con gái, thì mình không thể nào cái gì mình cũng sẽ nói hết, mình sẽ phơi bày hết ra cho người đàn ông đó, thì lỡ là người yêu cảm thấy là mình không còn thú vị nữa nè hoặc là cảm thấy chán tại vì mình có cái gì mình cũng nói ra cho hết cho ảnh nghe hết đó. Đó thì mình nghĩ ra như vậy thì nó cũng sẽ làm mất đi cái cảm xúc nè và cũng như là cái sự bí ẩn ở trong tình yêu á. Mình nghĩ vậy á bạn.
À! Cũng đúng. Ừm, nhưng mà ngoài cái chuyện mà bạn sợ bị mất mát bởi cái sự mà thu hút bởi cản thân của mình á, thì bạn có bị sợ bị phán xét nè hay là sợ bị thay đổi cách nhìn từ đối tác sau khi mà bạn thể hiện một cảm xúc thật gì đó của bạn hông?
Ừm, cũng có, nói chung là mình cũng sợ bị phán xét nếu như mà cái mặt hư tưởng của mình nó khác với lại những cái quan điểm của ảnh á. Ừ, công nhận là cũng có một phần sợ bị phán xét á bạn.
Ừm, thế thì, à, bạn cũng, ơ, một chút sợ phán xét nè, sợ một chút người ta thấy mình không có còn hấp dẫn nữa. Nhưng mà theo bạn đi, cái việc mà giữ một chút bí ẩn á có thực sự là giúp duy trì sự hứng thú trong quan hệ hông?
Ưm, đúng. Ừm, mình nghĩ là có, tại vì theo những gì mình đã đọc, mình tìm hiểu nha, thì nói chung là ở bên phía người đàn ông á, đối tác á, thì họ lúc nào họ cũng sẽ muốn tìm kiếm những cái gì đó để họ chinh phục, họ theo đuổi. Đó, thì mình nghĩ là nếu mà mình có thể tạo ra những cái đó, thì ít nhiều gì trong chuyện tình cảm của tụi mình nó cũng sẽ là OK, ổn hơn, chứ nếu mà mọi thứ nó đã quá rõ ràng á thì mình nghĩ là nó sẽ trở nên nhàm chán á bạn.
Đúng. Ừm, nhưng mà không biết là trong cái lịch sử của bạn á, thì bạn có nhớ cái lần nào mà bạn từng bị tổn thương khi mà thể hiện cảm xúc thật của mình với, a, một cái người nào đó hay là với người yêu của bạn cụ thể hông?
Ừm, cũng chắc cũng cũng á. Thì nói chung là có những cái quan điểm khi mà tụi mình, a, đối xử với những người bạn bè chung á, đó thì mình có những cái quan điểm khác nhau nhưng mà ảnh cũng sẽ có quan điểm khác nhau. Nói chung là cái mối quan hệ của tụi mình với lại cái người bạn chung đó nó cơ bản là nó đã khác nhau rồi. Đó, thì khi mà mình chia sẻ hết những cái cảm xúc vào cái thời điểm đó, mình cảm thấy là cái người đó thực sự là không hề tốt cũng như là không hề chân thực với lại ừ, với lại ảnh và có một cái gì đó mình cảm thấy nó không có được an toàn á. Đó, nhưng mà khi mà thông qua cái góc nhìn của ảnh thì ảnh cảm thấy là người đó bình thường, chỉ là bạn bè thôi. Đó, thì sau đó thì tụi mình cũng có những cái cãi vã, những cái xích mích nhỏ bởi vì cái góc nhìn khác nhau về một cái
Ừm. Mình hiểu. À, nhưng mà nãy bạn có bàn về cái, a, ừm, vai trò và hình ảnh của người phụ nữ mà phải giữ lại cho mình một cái gì đó đó, thì, à, mình hông biết là về cái việc mà thách thức những cái định kiến xã hội, mà tại sao mà người phụ nữ mà có kỳ vọng như thế nào nè? Rồi, à, ừm, bạn có thấy là 1 cái hình ảnh duy trì 1 hình ảnh nhất định để mà được người yêu trân trọng nó quan trọng đến vậy x với lại phụ nữ hông?
Ừm, mình nghĩ có đó bạn. Tại vì cơ bản thì tụi mình luôn tâm lý của tụi mình thì luôn luôn muốn nào cũng muốn được người yêu thấu hiểu nè, được chiều chuộng nè, đó. Thì cái đó mình nghĩ hông chỉ là mình đâu mà mỗi cô gái đều muốn hết đó. Cho nên là vô hình chung á, bất kỳ trong cái mối quan hệ nào á thì mình cũng mong muốn là được người yêu mình thấu hiểu nè và cũng phải, kiểu như, lúc nào cũng được theo đuổi á. Theo cái kiểu đó thì nó mới có thể là giữ được cái mối quan hệ này nó bền chặt hơn á.
Ừm. Cũng đúng ha! Nhưng mà bạn ơi, cái việc mà mình thể hiện ra cái cảm xúc của mình á, mà mình che giấu thì nếu mà bạn sợ là bạn thể hiện hoàn toàn cái cảm xúc của mình cho người khác á thì bạn có bị ngại là bị coi là dựa dẫm khi mà thể hiện nhiều cảm xúc hông? Ví dụ là mình cho người ta thấy là mình yếu đuối á, thì mình có sợ là cái mặt đó bị người ta thấy và người ta thấy là mình dựa dẫm vào người ta hông?
Ừm, có đó nha, mình cũng từng suy nghĩ là, ờ, tại sao lại mình lại che giấu nhiều cái mặt cảm xúc quá. Thì mình nghĩ một phần là do bản thân mình cũng không cảm thấy quá là an toàn. Có nghĩa là mình OK với mối quan hệ này, nhưng mà sâu trong cái tâm lý của mình á thì mình lúc nào cũng cảm thấy sợ sệt này kia, ờ, cho nên là mình nghĩ là nếu mà mình cứ chia sẻ hết mọi thứ thì thứ nhất là bị phán xét như nãy giờ mình nói nè. Cái thứ hai là mình cảm thấy là mình sợ là người đó, kiểu như là, không hài lòng với lại cái con người thật của mình á, một cách nào đó. Ừ, cái xong nó cũng sẽ dẫn đến những cái hệ lụy khác. Đó, nói chung là mình nghĩ là mình bị bao trùm bởi khá là nhiều nỗi sợ.
Ừm. Rồi, mình hiểu. Ừm, thật ra là bạn đang, ơ, có sợ một cái nữa là bạn, ờ, khiến bạn, ờ, có một phần nào đó mất điểm dưới mắt, ờ, người yêu của bạn đó. Thì, ờ, cái việc mà mình, ờ, có thể tự chấp nhận bản thân và có thể là mình, ờ, dũng cảm thể hiện cái thật của mình á, đôi phần đôi khi á cũng giúp giảm áp lực khi mà phải duy trì hỉnh hoàn hảo đó, tại vì, ờ, khi mà bạn phải đóng vai m đó hoàn hảo quá đó, thì, ờ, bạn cũng sẽ thấy rất là nặng và lúc mà mình xả vai ra đó thì thấy nhẹ nhàng hơn nè. Và thậm chí á đối tác của bạn cũng thấy được cái sự chân thành và từ đó xây dựng mối quan hệ bền vững nữa. Thì không biết là, ờ, ờ, đối phương của bạn á, anh ấy á có, ờ, che giấu cảm xúc với bạn, bạn có cảm nhận được hay hông? Hay là người ta có bao nhiêu thì người ta bộc lộ ra cho bạn bấy nhiêu hả bạn?
À, cái này mình cũng đôi lúc mình cũng có quan sát thì không biết là có thật sự là anh có che giấu hông, nhưng mà những gì mình cảm nhận được đôi li cũng cũng có. Có nghĩa là không phải là quá nghiêm trọng, nhưng mà có lẽ là do bản thân mình cũng một phần không thể hiện hết cái cảm xúc á, cho nên là ảnh cũng sẽ có cái phần dè chừng vô đó. Nhưng mà tại vì như thế này nè bạn, tại vì mình cũng mong muốn là người yêu của mình sẽ trưởng thành hơn về mặt cảm xúc á, cho nên là mình hy vọng là ảnh cũng sẽ có thể thấu hiểu được những cái gì mình không có nói ra. Tại vì con con gái mà bạn, thì đâu phải là cái gì cũng có thể cứ nói huỵch toẹt ra hết đâu. Thì theo mình nha, thì cái điều đó nó nó không nên lắm. Đó, cái xong mình lại có một cái kỳ vọng là, ờ, phải chi người đó hiểu thấu hiểu mình hơn.
Đúng. Ừm. Ừm. Nhưng mà xét về khía cạnh của con trai thì cũng có một số người, ờ, vô tư, vô nghĩ đó người ta cũng khó để mà nhận ra được cái điểm người ta chưa đủ tinh tế hoặc là người ta chưa đủ trải nghiệm để mà mình khám phá ra hết. Nhưng mà không biết á là hai bạn có thỏa thuận với nhau là cái trường hợp nào mà phải, ờ, thoải mái chia sẻ hay là cái dịp nào mà thoải mái chia sẻ, rồi, à, cái nào mà kh không nên chia sẻ và nên giữ im lặng để mà bảo toàn cái không gian thoải mái cho cả hai hông?
Ừm, cái này thì tụi mình chưa thực sự là, kiểu, nói về nó một cách chính thức á. Chỉ có những cái lần ví dụ như cãi vã này kia về một cái vấn đề nào đó thì sau đó thì tụi mình khi mà, ờ, bình ổn lại á, bình tĩnh lại về mặt cảm xúc á thì cái xong tụi mình mới nói lại cái câu chuyện đó, và lần sau khi mà gặp đúng cái chủ đề, đúng cái cái tình trạng đó á thì tụi mình sẽ biết cái cách giải quyết, chứ tụi mình chưa thật sự là nghiêm túc mà ngồi xuống để nói ra những cái chủ đề như thế này, như thế này và sẽ cái hướng giải quyết như thế nào á. Đó, thì tụi chưa bước tới cái bước đó.
Ừm. À. Ừm. Mình cho mình biết thêm một chút xíu về hoàn cảnh của bạn, ví dụ như là bố mẹ của bạn á có thường bộc lộ cảm xúc ra trước mặt bạn, và gia đình bạn á không biết có ảnh hưởng thế nào đến cách mà bạn thể hiện cảm xúc hông? Hay là bạn, à, từ khi nhỏ đã bị kìm nén cảm xúc và, ờ, không thể bộc lộ hết cảm xúc của mình đối với những người thân của bạn ha?
À, cái này mình cũng từng thử tìm hiểu về bản thân mình tại sao mình có những cái sự nỗi sợ như vậy. Ờ, thì ba mẹ của mình khá là ô kê và lúc nào cũng yêu thương và hiểu thấu hiểu con cái hết, và đôi lúc thì mình cũng ở nhà mình cảm thấy là mình có thể làm những cái trò điên khùng như là hát, múa này kia, nhưng mà, ừ, nói về cái việc mà mình có thể nói là "Con yêu ba mẹ" hoặc là ba mẹ nói: "Ba mẹ yêu con" này kia thì không có. Cho nên mình nghĩ là một phần ở trong gia đình cũng không quá là không an toàn nhưng mà cũng không phải là an toàn 100% để mình có thể bộc lộ những cái tình cảm, tình yêu á một cách dễ dàng như vậy. Đó, thì chắc là cũng một phần ảnh hưởng tới những mối quan hệ khác của mình á bạn.
Ừm. Ừm. Ừm. Mình hiểu. Thật ra là cái nỗi sợ bị đánh giá vì cảm xúc của mình là thật ra cũng phổ biến trong các mối quan hệ nha, đặc biệt á là người ta có gì đó người ta chưa có đủ sự tin tưởng để mà mở lòng đi. Thì, ờ, có thể giải pháp mà tìm cho bạn á là bạn có thể, ơ, xây dựng cái sự tin tẩy tin cậy đầu tiên qua những cái cuộc trò chuyện nhỏ nè. Mình thử nói chuyện với đối tác của mình, rồi mình, ờ, chia sẻ từng phần cảm xúc đi thay vì bạn cứ đột ngột và bạn, à, chia sẻ tất cả cảm xúc của bạn, thì, ờ, có thể là giảm tải áp lực của phần nào á. Thì, ờ, thật ra á là giữ bí mật một phần cảm xúc cũng có thể là duy trì cái sự hấp dẫn đó nha, nhưng mà cũng, a, không có nên giữ bí mật quá đà sẽ khiến cho anh ấy đôi khi cảm thấy, ơ, xa cách đó. Thì, ờ, cái, a, giải pháp ở đây là bạn có thể thử là chọn lọc nè, mình, à, chia sẻ sao cho nó đúng lúc với lại, à, đúng cách thôi, với lại, à, đôi bên á sẽ thấy được cái sự gần gũi và còn thấy được cái sự mới mẻ và muốn khám phá thêm nữa đó. Thì hông biết là bạn có từng nghĩ tới cái chuyện này chưa?
Ừm. À. Nhưng mà như thế này nè, mình nghĩ là cũng nên nói thật nhiều này kia, nhưng mà mình nghĩ là với đàn ông con trai á, thì nếu như mà họ bị bao trùm quá nhiều về mặt cảm xúc á, kiểu như người yêu nói quá nhiều về chững cái chuyện cảm xúc này kia, thì đôi lúc thì họ cũng sẽ cảm thấy là bị ngột ngạt, đúng hông? Đó, thì mình không biết là ở cái mức độ nào thì nó sẽ là vừa phải và nó cũng không khiến cho người kia cảm thấy áp lực là cứ bị bao trùm vô cái chuyện tình cảm vào quá nhiều thứ làm cho ảnh phải là, ồ, phải trở thành một người yêu hoàn hảo hay như thế nào đó. Đó.
Ừm. Thật ra là cái vấn đề hiện tại đang nằm ở cái mục tiêu và kỳ vọng của hai bạn trong mối quan hệ á. Thực ra hồi nãy bạn có chia sẻ là bạn mong đợi từ người yêu một cái chuyện là anh ấy trưởng thành hơn và hiểu được cái cảm xúc và chủ động hơn, đúng hông? Nhưng mà có thể là bạn có thể tìm hiểu được cái mong đợi và kỳ vọng của người yêu của bạn. Tại vì là đúng là không ai có thể hoàn hảo được, thì việc mà mình xác định rõ được cái mục tiêu với kỳ vọng á sẽ giúp cho hai bên thể hiện được cái cách, a, cảm xúc cho nó phù hợp và mở lòng theo từng bước á, với lại, à, mình sẽ hiểu nhau về cái là, ờ, mình là hình ảnh như thế nào trong mắt đối phương thì cái điều đó sẽ giúp cho mình, ờ, mở lòng hơn và hiểu về nhau hơn đó bạn.
À, mình hiểu rồi, nhưng mà bạn ơi, cho mình hỏi thêm cái này nữa nè, vậy làm sao để mình có thể là biết được là khi mà mình chia sẻ những cảm cảm xúc đó đó thì người ta sẽ cảm thấy là, ờ, hoàn toàn thấu hiểu, hay là người ta chỉ thể hiện ra ô kê ở bên mặt ngoài thôi, còn ở bên trong thì họ có những cái cảm xúc tiêu cực khác, kiểu như là họ cảm thấy ngột ngạt nè, họ phán xét nè, hay là những cái gì đó không vui?
Ừm. Thật ra là bạn cứ, ơ, quan sát thôi. Mình nghĩ là khi mà hai bạn đồng hành với nhau lâu và hiểu nhau về tính cách á, ví dụ như là bạn thấy là khi bạn bộc lộ cái đó mà mình có một cái sự mình vẫn còn tổn thương hay là anh ấy có một cái, a, khoảng cách cảm xúc gì đó với mình và chưa có trọn vẹn chia sẻ, thì mình cũng hiểu là có một cái số vấn đề gì rồi. Thì, à, ờ, th mình có thể bắt đầu từ cái sự tin tưởng nhỏ thôi, những kỹ năng giao tiếp và mình chọn lọc, ờ, ừm, thích hợp để mình dần dần mở lòng từ từ để mình, ờ, cũng quan sát từ từ người ta người ta tiếp nhận cái đó như thế nào để mình không có bị quá là vội từ cái bước đầu á. Thì mình thấy là, ờ, những tìm được cái người đồng hành thật sự trong cái việc chân thành và thể hiện đúng cái cảm xúc của mình á thì, ờ, trong cái mối quan hệ tình cảm của mình nó sẽ sâu sắc hơn á bạn.
À, ô kê, ô kê, vậy mình cũng đã hiểu rồi. Vậy nói chung là bản thân mình cũng sẽ điều chỉnh lại sao cho nó phù hợp và cũng như là không quá đặt kỳ vọng vào cái đối phương. Nhưng mà mình cũng sẽ giãi bày ra những cái nỗi lòng để mong và cả hai có thể thấu hiểu nhau hơn. Ừm. Mình thấy cái những cái phần mà góp ý của bạn á thực sự rất là bổ ích luôn á, và mình quyết là sẽ phải ứng xử như thế nào trong cái chuyện tình cảm này. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha!
Ừm, không có gì đâu bạn, mình hy vọng là cái mối quan hệ tình cảm của bạn á sẽ ngày càng bền chặt hơn nha. Ờ, mình chào bạn nha!